あの、少し気になることがありまして。
はい。
じゃ、あなたの名前の由来？や呼び方について教えてもらえますか？
はい。 はい。私の名前は父が付けてくれたんですけれども、あの、漢字で二文字なんですが、その漢字だけを見ると、もう完全に男の子の名前なんですね。
はい。 はい。 うん。 はい。 <laughs> はあ、そうなんですか。へえ、はい。
はい、ん、で あの、父は、わあの、私が生まれる私、あの、初めての子供だったんで、どうしても男の子が欲しかったみたいで、もう男、男、男みたいな感じになってて、もう男の子の名前メインに考えちゃったんですね、きっとね。で <laughs> それでまだちょっと、あの、産み分けとかできないあの、なんでしょう、生まれる前にね、生命あの、性別がわかんないまだ時代だったんで、はい、男って信じて、その名前で
うん。 はい。 ああ、はい。 はい。 あ、<laughs> そうだったんですね。<laughs> はい。 うん。うん。 はい。 うーん、うん。
ただ、男だったらこの呼び方、女だったらこの読み読み方って言って、2つちゃんと用意はしてくれていて
うん。 あ。あ、それは面白いですね。男の子でも女の子でも通用する呼び方、漢字ではなくて、あの、男女によって性別によって読み方を変えるんですね。
はい。 あ、そうなんです。なので、漢字は同じ漢字は同じっていうか、そのなんですよ。うん。ただ、男だったら、この、ふま、読み方で、お女だったらこの読み方、みたいな、そうですね、だったんですよ。
へえ、面白い。はい。 へえ、はい。 ええ、え、すっごい面白いですね。これ、日本語の漢字がですね、複数の読み方があるっていうところがまた、いいですよね。これ、中国語だと同じ漢字あ、漢字ひと読み方1つしかないので、<laughs> はい。
はい。 はい。 うん。そう。 ああ、じゃあ、そういう、何て言うんですか、バリエーションができないってことですよね。
はい。うん。 うん。 あ、そうですね、私、中国語勉強してるんですけど、あの、そうです、漢字1つに同じ1つの読み方しかないので、基本的に。あ、なんで、そういう、まま、名前もちろん大切なことですけど、ま、視点を変えるとちょっと言葉遊びができるってところで面白いなと思いました。はい。
はい。 ああ。 はい。 ああ、なるほど。はい、そんなかんうん、そんな風に名前を付けてもらったんですね。はい。で、あの、その漢字の下の字は、太平洋の洋という字を使ってるんですけれども
はい。うん。 あ、はい。
はい。で、その洋という字は父の船のから取った父の船っていうか、船父が昔乗っていた練習船の船の名前から、その太平洋の洋という字は取って、この名前になりました。その今の名前になりました。
はい。きゃ、なんかその話聞いてると、いや、お父さんの、その、生い立ちもすっごい気になってきてしまうんですが、ま、その、お父さまが使っていた練習船のですね、船から取ってきたってことで、おお父さんにとってはですね、ま、その船がとても思い入れが強かったってことですかね。
はい。 はい。 はい。 はい。 たい、そうみたいですね。ただ、その、なぜそれくらい思い入れがつ強いのかっていうのは、ちょっと聞いたことがなかったんで、すいません、そこまで突っ込んでおけば良かったんですけど、そこまではちょっとわからわからないんです。なんでそんなに思い入れが強いのかっていうのが。
はい。 はい。 うん。 うん。 <laughs> あ、でも、ね、そういう思い入れが強いものであったり、あの、その人の？あの、好きな人とか、好きな登場人物ですね、から、こう、名前を取ってくることって、ま、よくま、よくはあるかどうか分かりませんが、よく聞く話ですよね。
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい、そうですね。で、私の弟も実は、あの、やっぱり父のその練習船の、また別の船があって、その船からうちの弟のい一文字は取っていて、はい、そうなってます。だから私たち姉弟は、どちらも父の練習船の名前が由来になっております。はい。
はい。 はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。えっと、うーん、ね、ま、練習するための船がありまして、その名前から、あ、取っていると。なかなかね、<chuckles> あの、初めて聞く、あの、話ですね、それは。すごく興味深いです。はい。
うーん。 はい。 はい。 そうですね。だから <laughs> なかなかね、そういう方、ま、なんか私、友達とかで、あの、山登りが好きな方って、穂高とかの、ああいうなんか、山の名前から取った、名前をとら取ったっていう人はいましたね。なんか。そうではい。
うん。 はい。 山もね、面白いですけど、ね、あなたの場合は海ということで、<laughs> なかなか皆さんそう壮大ですね。面白いですね。はい。
うん。 <laughs> そうですね。はい。そんな感じで名前が、はい、つけられました。はい。うん。
はい。 あ、なるほど。えっと、ま、私が私の知り合いでは、こう、好きなアニメの主人公から名前を取ってくるとか、そういうことはあるんですけど、あの、ま、そういう父親のですね、こう話を聞いてですね、この練習船から取ってきたっていう話を聞いて、どどう思いましたか？率直に。
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ。 子供の時とかですか？
あ、い今はどうどう思ってます？
ああ、今ですか？そうですね、今はあの、子供の時はすごい嫌だったんですよ。女の子子らしい、可愛い名前が良かったなと思って。しかも男の子と間違えられちゃうこともしょっちゅうで、色々あって、嫌だったんですけど、今はちょっと名前自体も珍しくて、漢字字の名前もその
はい。 はい。あ、そうですか。ああ、そっか、はい、はい。 うん。うん。 はい。 はい。
漢字では、なんかあの今まで会ったことないんですね。あのちょっと1人芸能人でいる人いるんですけどは、見たことあるんですけど、ま、それ以外会ったことがないので、ま、こんな珍しい名前付けてくれて、い、良かったとは思ってますね、今は。
うん。 はい。 うん。 はい。 あ、そうですよね。なかなか、しかも芸能人に1人いるってことで、まま、それはもうそれで面白いんですけど、すごい珍しい名前ってことですね。はい。結構はい。うん、ま、今回ですね、あの、その呼び方を変えるってのはすっごいレアなケースだと思うんですけど。で、例えばですね、あの、「めぐみ」だったり、「なぎさ」だったり、これであれば、まあ1文字であるんですけど、あ、男性女性どっちにも使えると思うんですよ。はい、こういうなんかジェンダーニュートラルな名前が、ま、最近私の周りでも増えてるなと思うんですけど、え、す、それに対して、あの、同じような実感をされているのかと、す、あの、どう思うのかつと教えてもらえますか？
はい。 あ、はい。 うん。 はい。そうなんです。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。はい。 あ、そうですね。まあ、ジェンダーニュートラルの、ね、お名前って増えていて、まあ、私もちょっと、まあ、漢字で、そうですね、どっちも使えて、まあ、どっちもつくまあ、なんていうの、読み方変えてどっちも使えるっていう話だったんで、とても親近感が湧き <chuckles> ますしはい、いいことだなうん、まあ、素敵なんだなとは思いますね。ただ、私は本当その名前が男の子みたいな名前なので、なんか性格が割と男っぽくって、ちょっとなんかもう女の子らしくしなさいなんて言わ子供の頃は言われたぐらいで、ちょっと名前の影響とかがあるのかなってちょっと思ってますね。その付けられた名前が、その、男の子みたいだから男の子っぽくなっちゃった。名は体を表すじゃないですけど、そういうことかなってちょっと思ってますね。
はい。 はい。 はい。 <chuckles> はい。 はい、うん。 はい。 うん。 うん。 <laughs> はい。 うん、うん。 あの、あ、でもすね、真面目な話、本当にこの名前からその人の性格や行動に結びつこ、つくところってあるんでしょうかね？
はい。 はい。 はい。あると思いますよ。うーん。
うーん。 面白いですね。はい、ね。<giggles> まあ、親がそういう思いで、つつけられたっところもあって、もしかしたらそういう育て方になったのかもしれないですし、すこ、少しスピリチュアルかもしれないですけど、こうことば言霊的なところが結びつくのかもしれないですし、はい。<giggles>
<giggles> はい。 そうですね。 はい。 はい。そうですね。だからことうん、どちらかというと言霊的な？要素なのかなってちょっと思いますね、私自身はね。ま、他の方がまあ、自分の名前に対してどう思われるかっていうのはちょっと分かんないですけど、はい。私自身はそう思ってます。はい。
はい。 はい。 はい。 はい。 うんうん。 はい、なるほど。ええ、で、まあそのようなですね、まあ
うふん。 はい。
あ、言霊っていう話からちょっと関連付けてですね、あの、ま、占い的なところにちょっとお聞きしたいんですけど、例えば私の名前っていうのは画数がいいから、まあ、運がいい子になるっていう意味で、あの、父親母親がこう付けたところもありまして、私の周りもですねなんかこういう画数占いみたいのをやって、ま、それでまあ、お子さんの名前いいか悪いか占うってのあるんですけど、そういうのは、どどうでしたか？
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 は は、それがうちの場合は、私の名前の場合は、全然画数とか考えてなかったみたいなんですよね。もうこの漢字が使いたかったっていうのがもうはい、あの、もうそれだけなので。なんか確かに私の、そうですね、友達とかもみんな画数がいいとか、こういう人物にね、その画数によってこういう人物になる、こういう人物になるみたいなのね、ありましたけどね、全くそういうただあたしの画数がどうなるかっていうのも、覚えてないぐらい、多分き気にしてなかったんだと思いますね。はい。
はい。 はい。 うん。 おお、なるほど。はい。 <laughs> はい。 はい。 うん。 はい。はい。 うん。 なるほど。<laughs> あの、<chuckles> ところでその、お父さん決めたってことですけど、お母さんはなんかそういう、名前に対しての思いとかあったんですかね？
<chuckles> 残念ながら。 はい。 はい。 ああ、母はよく私が父は怖くて言えなかったんですよね、こんな名前にして欲しくなかったって言えなくって、母に、「こんな名前にして欲しくなかった」って、結構子供の頃言ったらはい、母は、はい、「お母さんはね、まいっていう、あの、舞うという字をなんかそれを使う名前にしたかったのよ」ってゆって、「でもお父さんが決めたからね、こうなっちゃったのよ」ってゆって、よく慰められてはいました。<laughs>
はい。 はい。 うーん。はい。 はい。 <laughs> はい。 うん。 ああ、はい。 はい。 はい。<laughs> ああ、そうなんですね、やっぱ小さい頃からその、名前に対してすごい向き合ってきたっていうことなんですね。
はい。 はい。 そうですね。結構この名前はね、ちょっと最初の初対面の人とかにもね、こう、ゆうところがあるので、はい、結構向き合うのは、毎回毎回向き合ってましたね。はい。<chuckles>
はい。うん。うん。 はい。 はい。 はい。え、今はね、あの、ま、良かったなっていう前向きに捉えてるってことですけど、これ、名前を変えようと思ったことってありますか？
はい。 はい。 あ、それは流石にないです。大丈夫でした。はい、そこまで嫌な、あの、ほんとに子供ん時は嫌でしたけど、まあ、中学生
はい。<laughs> そうですね。はい。 はい。はい。
え、や、高校生ぐらいになったら、ちょっと、なんか、自分の名前も、ちょっと、なんか、男の子のま、男も女も、ジェンダーニュートラルみたいな名前でかっこいいじゃん、みたいな風に思えるようになって、そこからは自分の名前好きになったと思いますね。うーん。
はい。 はい。 うん。 はい。 あ。あ、なるほど。<chuckles> あ、そうなんですね。はい。ま、そういうですね、えっと、名前を変えるっていうのが、実は自分の周りに何人かいたのでお伺いしたんですけど。あ、はい。そうなんです。
はい。 はい。 うん。 はい。 え。ええ！ そんなに変える方いらっしゃるんですか？
えっと、まあ、ちょっと私の場合は、その、台湾人の友達が多くって、で、台湾では、あ、まあ
はい。 ああ。
その、まあ、たまたまかもしれないですけど、そ、何人か自分の周りにいまして、はい。<chuckles> ちょっとお聞きしたっていう感じですね。はい。うん。
はい。 へえ。 ああ、そうですか。それは、何でしょう。えっと、別に名前を変えること自体は、なんか、例えば、なん何て言うんでしょう、昔とかだったらね、名前も、こう、幼名みたいのがあって、こうね、こう、どんどん名前変わっていくとかもあったじゃないですか、昔は。昔って言ってもね、江戸時代とかそういう、まあ戦国時代とかだったりすると思うんですけど。はい。でも台湾とかもそういう風習があるとかではないんですよね。
はい。 はい。 うんうんうん。 はい。うん。 そうですね。はい。 ああるかもしれないんですが、また、ま、たまたまかもしれないですけど、あ、その人は、あの、うら占いでまた変えたという話で。<chuckles> まあ、そんな話です。そうですね、はい。ええ、そうですね、もうひとつ、まあよくは、ええ、あの、話題になることなんですけど、キラキラネームってのがありますよね。<giggles> あの、ん、全然読めなかったり、全然違う読み方になったり、それに対してどう思いますか？
はい。 ああ。 画数とかですね。ああ、なるほど。 うん。 はい。 はい。 うんうん、はい。 はい。 そうですね。まあ、キラキラネームだけに限らず、なんか、まあ、私はほんとに自分の名前で結構苦労した、はい、経験があるので、あの、親の思いはわかるんですよ、親の思いはわかるんですが、やっぱりちょっと社会的に困るとか不便とかそういう名前を付けちゃうと、うーん、やっぱり苦労しちゃって、ま、その子の人生でそん損しちゃったりすることもあると思うんで、そこら辺はちょっと考慮に入れて、名前は付けてもらいたいなって思いますよね。
はい。 うん。 はい。 うーん、うん。 はい。 はい。 はい。 はい。<chuckles> あ、なるほど。ええ、ま、あの、もしこれから、あの、ま、名前を付ける機会があったとしてですね、あの、ま、その場合、あ、どんなことを考えながら名前を付けていこうって思ってますか？
うん。 はい。 はい。 そうですね。私はなんかその、やっぱり、今はジェンダーニュートラルの名前もねっていう話ですけど、ちょっと、ん、ま、今ね、ほんとにまた男子男の子らしくとか女の子らしくっていうのもね、言っていいのか悪いのかみたいな、ちょっと時代にもなってしまってるのであれですけど、やっぱりちょっと、女の子だったら女の子らしい名前で、男の子だったら男の子らしい名前をちょっと付けたいかなっていうのは思います。はい。
はい。うん。 はい。 うん。 うん、うん。 うん。 うん、うん、確かに。はい。あの、それは、ね、あの、すごい、みんな、さん考えられてることだとは思いますね。はい、私もそれ同意します。はい。<chuckles> はい。
うーん。 はい。うん。 <laughs> そうですね。ま、もちろんジェンダーニュートラルの名前でもね、あの素敵な名前はあると思いますし、あとは、なんか意味のある名前は付けたいかなと思います。この漢字はこういう意味があってとか、そういう、まあ、うーん、そういう名前はつけて、やっぱり子供に、「こういう思いであなたの名前を付けました」って、ちゃんと説明できるような名前にしたいかなとはちょっと思いますね。
はい。 はい。 うん。 ああ、いいですね。はい。 はい。 あ、はい。えっと、ま、名前の由来ですね、聞けまして、初めて聞くその、付け方でしたので、今私すごいびっくりしてとても思ってる でした。<chuckles> はい。
うん。 はい。 はい。 <laughs> ほんとですか。驚いていただけて良かったです、はい。
はい、うん。 <laughs> はい、ありがとうございました。
はい、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。